อืม ถ้าเกิดว่าคุณกังวลเรื่อง อ่า เรื่อง น้ำตาลอะนะคะ ความจริงแล้วน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้สด ๆ เนี่ย กับน้ำตาลที่ เอ่อ อยู่ ใน
อือฮึ
อ่า คั้นสดเนี่ย น้ำ น น้ำ น้ำคั้นเนี่ย น้ำตาลมันมากกว่า น น้ำตาลที่อยู่ในผลไม้สดนะคะ แล้วก็ อ่า น้ำตาลในผลไม้สด เช่น องุ่น แบบเนี้ยค่ะ ไม่ได้มีน้ำตาลเยอะเลยนะคะ แล้วก็เป็นน้ำตาลที่สามารถที่จะดูดซึมใช้ได้ แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ ส่วน อ่า ถ้า เกิดว่า เป็น พวก เอ่อ น้ำสมุน ไพร บางทีสมุนไพรบางตัวเนี่ย อ่า มันมีผลต่อตับต่อไต ที่ร่างกายไม่ทราบว่ามันคือสารชนิดไหน แล้วมันก็จะทำให้การทำงานของร่างกายเนี่ย หนักมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ทางที่ดี เอ่อ ควรที่จะดูให้ดีว่าท่านเป็นโรคอะไรบ้าง ก่อนที่จะนำพวกสมุนไพรหรือน้ำสมุน ไพรให้ ท่านนะคะ เพราะบางทีเนี่ย อาจจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์นะคะ ถ้าเกิดว่าคุณกังวลว่าเรื่อง อ ไหม เอ่อ หรืออาหารการกินเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะ ถ้าอย่างนั้นน่ะ ก็ เอ่อ แนะนำก็เป็น อ่า เสื้อเหมือนเดิมก็ได้ค่ะ แต่ว่าก็เป็นลวดลาย เอ่อ ที่แบบเป็นลายดอกไม้ อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่า เป็น อ่า ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กังวลเรื่องสุขภาพ อ่า ผลไม้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ อ่า ใช้คำว่า ก็เป็นทางเลือกได้แล้วกันค่ะ แต่ก็อย่าง ที่ คุณบอกนะคะว่า ก็เลือกที่มันน้ำตาลน้อยก็ได้ค่ะ แต่ว่าน้ำตาลในองุ่น อะไรแบบนี้ ก็น้ำตาลน้อยอยู่แล้วนะคะ ถ้าเทียบกับ เอ่อ เพราะว่ามันไม่ใช่แบบทุเรียนหรือว่า เอ่อ ไม่ใช่ผล ผลไม้ที่ แบบสุก อย่างเช่น มะ ม่วง น่าจะน้ำตาลเยอะมาก กว่า ค่ะ ค่ะ
อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ อือฮึ อืม ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ได้เลยอะนะคะ เพราะว่าจะบอกคุณอะไรรู้ไหม จริง ๆ แล้ว การ ที่เรา ซ เลือกซื้อของที่ต้องมีประสิทธิภาพด้วย แล้วก็คำนึง ถึง การใช้ด้วย แล้วก็คำนึงถึงสุขภาพอะไรหลาย ๆ อย่าง บอกเลยเนาะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริง ๆ อะเนาะ แบบเนี้ย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ไม่ใช่ เรื่องง่าย เลยค่ะ แต่ก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ คุณเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนมาก ๆ เลย แล้วก็คุณเป็นคนที่น่ารักมาก ๆ เลยค่ะ ที่ เอ่อ จะคอยหาของขวัญให้กับ อ่า ทุกท่านตามเทศกาลต่าง ๆ เป็นอะไรที่ เอ่อ เป็นการแสดงความรักที่น่ารักมาก ๆ เลยค่ะ อันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะคะ
อืม อือฮึ